Alam mo marami akong ano, pinoproblema lately lalo na sa personal na oras, ano. Kasi syempre bilang ano, um, isang ano, tawag dito, anak, so ang daming responsibilidad din, kumbaga sa bahay ganyan. Eh, ano, kumbaga parang, ah, work from home na ako 'no, so I'm living with my, ano, my mom and my other sibling ganyan so parang, ah, so siyempre nagwo-work ako 'no, so, minsan naghahalo na 'no. Although, sinasabi ko naman sa ano, na nagwo-work ganyan, and, eh, ka sensitive. Kaya lang kasi yung mama ko ano, kumbaga may edad na, ah, may sakit na din so kailangan ano alert ako kung ano man mangyari para madali kong mapuntahan siya gano'n. And then ano, kumbaga another thing is, ah, meron din akong mga kaibigan online. So, ayan, ah, may time naman na ano kumbaga nakipag-usap gano'n, so, na nare-regulate ko din naman. Kaya lang ano, kumbaga parang may times na ano, akala ng ano, eto dito sa family is in hindi ako, ah, parang attentive or ano, pero <chuckles> nagwo-work lang din talaga ako o kaya tulog, ganyan. May time na ano naman, nag-me-message ayan, sa Facebook kasi nga siyempre na nirerespeto din naman yung ano ko, oras, sa pag-aano, pagwo-work gano'n. And then, yung sa mga kaibigan naman, ayun din ano, kumbaga parang siyempre parehas naman kami na ano na, "Uy ano 'pag ganto hindi ako masyadong maka-reply." gano'n. Kaya lang siyempre, may time na gusto ko namang magpahinga. Eh, ako naman hindi naman ako minsan makaano, hindi naman sa hindi makatanggi, ano, parang sabi ko sige ano na, ano dahil ano minsanan lang naman 'to makausap gano'n o kaya parang siyempre yung mom ko, naghihintay din ng ano, ah, kailangan niya ng kasama, o kausap din, o ng katulong sa gawaing bahay. Eh, pa'no ba yung gano'n, yung, ah, pa'no ko mapoprotektahan yung personal kong oras mula sa kanila?
Mm, alam ko naintin ah, alam mo naintindihan ko na, ah, kailangan mo rin mag maglaan ng oras sa magulang mo. Ah, matanong ko lang, um, may edad na ba ang magulang mo?
Mm. Oo, kumbaga ano na siya, ah, papunta ng ano, ah, 70 gano'n tapos may sakit din kasi siya sa puso, eh, so I'm grateful na may opportunity ako na mabantayan siya. So wala namang ano, wala namang kaso do'n ano kumbaga parang siyempre, ah, kinakailangan lang din ng ano, ah, open na communication ano. Kasi halimbawa 'di, pagkatapos niyan ano may time na pupunta ako sa labas sasabihin ko, "Ma ano?" Sinabi ko naman 'yun, eh, na mag-gi-gym ako, kasi siyempre personal time ko 'yun tapos sasabihin, "Gabi na." Sabi ko, "Mama, eh, Anytime Fitness nga 'yun so ta ano 24/7 siya puwede ko mag-ano." So parang naghahalo na yung ano ba hindi na ko bata, middle age na ako so parang, ano pati ba naman 'yun, bakit, eh, hin routine ko na siya araw-araw na lang, siguro concerned lang. Pero parang I feel kasi na, ano ba hindi na ako bata para pagsabihan na "Gabi na." "Oo, eh, ano kung gabi?" eh, sabihin ko, "Diyan lang naman nilalakad ko nga lang yung gym." Although medyo ano, kumbaga medyo malayo pero walkable, ayun.
Mm. Ah, okey. Okey, alam mo, ah, wala namang masama na maging concern 'yong magulang mo, lalo lalo na't gabi pala 'yong pag-gi-gym mo. Pero matanong ko lang ulit, puwede hindi ba puwedeng para mag-workout ka na lang sa loob ng bahay niyo? Gawa nga ng gabi na din at siyempre, siyempre ina yan, eh, magiging concern talaga 'saka hindi 'yan, hindi yan puwedeng alam mo bawal 'yan ma-ano kasi nga sabi mo nga may sakit sa puso, bawal 'yan mag-worry ng mag-worry.
Mm. <chuckles> Naku, hindi naman oo, nailaan ko naman ano hindi naman yung gano'n ano kasi 'yun na nga yung problema, yung personal na oras. Ah, gano'n kasi talaga 'no, yung trabaho ko, eh, talagang ano umaga ganyan, hindi naman kasi siya yung parang ano, eh, kumbaga oo, na-re-rearrange ko naman. Oo.
Ah, okey. Mm. So, ayun.
So pa kasi siya, um, 'yun yung suggestion mo 'no, na workout sa bahay, hindi kasi puwede kasi member na ako do'n 'saka may mga machines do'n, oo.
Ah, okey. Ah, wala naisip ko lang naman baka puwedeng do'n nalang kasi siyempre yung magu yung nanay mo, eh, may edad na rin so ayun. Pero matanong mm.
Ano naman din 'di naman ano, hindi naman, ah, kumbaga yung kapatid ko a 'andito din naman pero minsan nasa labas, eh, oo so may alternative naman na ano, na magbabantay ganiyan. 'Tsaka, ah, saglit lang naman ako ng mga 30 minutes to 1 hour, 'tsaka may time din naman halimbawa, bukas o aalis ako may time na mag-isa siya, may time din na buong araw ako wala. So parang ano na, ah, normal na talagang nag-ano lang wala, minsan gano'n siya, eh, alam mo 'yun, eh, hindi naman ikaka-worry or ano basta sasabihing gano'n kumbaga parang
Ah, 'pag gabi? Ah, okey. Mm.
ano, <chuckles> gano'n lang naman. Pero salamat ano so puwede naman yang maging option, kaya lang siyempre 'ando'n na yung membership, eh, monthly 'yun, tapos may kontrata din naman, kung mag-aano naman ako workout sa bahay, eh, maiiba naman yung routine at saka mag suspend pa ng equipment ayun, so
<chuckles> Okey. Sabagay, mm. Sabagay. Mm. Nasubukan mo na bang ano, nasubukan mo na bang magtakda ng limitasyon dati 'saka
ayan.
ah, nahihirapan ka ba talaga magsabi ng hindi?
Hmm, <smacks lips> well actually ano, hindi. <chuckles> Kumbaga sabihin ko talaga, "Um, dito lang naman ako eh." Parang nun may pinagka-anuhan din kami 'no, pagtatalo na halimbawa may a-attendan din akong dance, minsan nga gusto lang niya talagang mag ano, mag-control lang talaga, ganon, may ganun siyang attitude eh, na parang gusto niya at control. Kasi parang ano eh, sabi niya, masabi siya or every time like lalabas ganon. Parang hindi naman ano, hindi naman needed, kahit nga yung mga damit namin eh, kumbaga parang, "Huy, nakikita yung ano, ba't ka nakaputi, ba't ka naka-ganyan" So, hindi! Grabe naman yung conservative, ibig sabihin ko hindi naman kami revealing outfit din. Oo, pero ibig sabihin mo siguro traditional or ano, yun din sinasabi ko sayo eh, parang ano lang, parang over lang sa concern, parang hindi kami tini-treat as adult, yun lang naman yung concern.
Hmm. Mm, hmm. Mm. <chuckles> Conservative pala. <chuckles> Hmm. Okey.
A ah. 'Di ba parang meron din of course, 'di naman kasi kailangan mag-overate. Ah, 'yung tiyan, ay tiyan tuloy, 'yung puso eh no. Nangyari na 'yun, kaya kami ano, alert. Pero 'pag 'yung ganun naman mga simple, hindi naman siya dapat ika-worried 'di so speaking of no ano, tanong ko lang kasi, ah
Mm.
Ah, sa pag-uusap Kaibigan 'yun. Kasi halimbawa, nakipagkilala ko ganyan, 'tas minsan lang naman din. Kaya lang may time na ano magko-call, sabihin ko okey lang mag call na ganyan, pero hindi rin ako pala-call, para sinasabi ko, "Uy ano ganyan, ah" for intro ganon, pero yung magko-call parati, syempre eh, syempre may work ganun, so nang-chat nalang, ganyan. So, sa tingin mo okey lang 'yun kasi nga sabi ko 'yung limitations na, "Uy pwedeng ganito lang ano, kasi, um, ah, ano mabi-busy ka," ganyan. Ta's minsan kasi ang hirap din mag-cut ng call. So sa tingin mo tama lang ba 'yung ginagawa ko na paglalagay ng limitasyon?
Hmm, mm. Ah, okey lang ,yun. Okey lang naman na para mag-ano ka ng hangganan 'di ba? Um, 'tsaka alam mo, um, ang oras kasi
Mm.
Mahalagang bagay na 'yan yun yung mahalagang bagay na meron ka at ano hindi na 'to mababalik eh, ang pagpro ang pagprotekta sa oras mo, ay hindi pagiging madamot, 'di ba? Ito yung pagpapakita ng respeto sa sarili at ano, um, pag-iwas sa pagka pagkakapagod o burnout, yung ganun. Pero ma ma maganda rin na magtakda ka ng malinaw na oras na pagkakaroon ng hindi pagkuha ng request yung ganun, at gumamit ng maikling, ah, pananalita na para tumanggi at mag-alok ng alternatibong oras. 'Tsaka i-prioritize mo at i-delegate ang mga gawain para hindi ka ma-overcommit, 'di ba? Ap mm.
Oo. Mm. Di ba? Hmm. Oo ayan, kung ano lang naman din 'yan, eh. 'Pag kaibigan din kasi. Parang syempre, ayoko naman ano 'di ba, may tinatawag na impression management, kumbaga, hindi naman sa pleasing, nung una lang kasi kung ano ko nung una, tapos biglang tatanggi, kaya lang ano kasi, meron din mga kaibigan ako na syempre magkaiba ng shifting o kaya timezone ganyan 'di syempre, puyat puyat pa <scoffs> 'ko ng ganon 'no, kaya re-reply umag 'di ba? So, kapag ka ganun nag nagsasabi talaga ako.
Oo nga. Mm.
Yung ano, ah, pwedeng tapos hindi pa naman so parang hindi yung kaya lang, kasi ng ano mis mis ah, interpretation, ano kasi parang halimbawa pansin ko na, o bakit Maano sya sa GC pero yung iba, seen lang, eh minsan may pagkakataon naman na parang days at busy lang, kaso 'di kasi lahat ng tao ganon ano, di di uso yung etiquette, kumbaga sasabihin lang, "Uy hindi ako makaka-attend, uy pasensya na." ganun sasabihin lang o kaya parang minsan yung iba, mas okey din in person.
Mm. Oo nga, alam mo, um. Alam mo hindi mo kailangang magpaliwanag ng mahaba kung bakit kailangan mo ng
<chuckles> Mhm.
Mm. Alam mo hindi mo kailangang magpaliwanag ng mahaba kung bakit kailangan mo ng oras para sa sarili mo. Ang ang pahinga ay hindi kailangang kitain o maging reward 'di ba? Ito ay isang pangangailangan para mapanatili kang mahuhusay sa iyong mga ginagawa, ayun.
Hmm. So ano, kasi yung mga ganiyang pagkakataon na personal approach kasi mayro'n din naman sila. So yung mga ganong, ah, bagay, eh, talaga namang kino-consider din. So parang ang maraming mga bagay na, parang personal ano so parang siyempre tine-take account ko din naman yung personal time nila kasi siyempre, ah, ako mahilig mag-respond tapos minsan Yan, eh, siyempre chine-check ko din naman 'yun dahil para parehas naman kami, kaya ang sinasabi ko sayo 'di naman pare-parehas ang tao 'di ba?
Oo nga, ayun maraming, maraming salamat sa mga naibahagi mo sa akin, ayun at sana nakatulong ako sa'yo, sa pagprotekta ng, ah, personal mo oras ayun. Muli, maraming, maraming salamat.
Eh Naman. Ayan, so, um, sige lagi kong tatandaan mga binigay mo sa aking tips, maraming salamat, ha.
Paalam.